อ่า แบบไว้พึ่งพา ตั้งใจไว้แบบว่ามีลูกเอาไว้พึ่งพา อะไรแบบเนี้ยเลยครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วคำเนี้ย ก็คือมักจะได้ยินบ่อย ๆ ในกลุ่มของผู้เกษียณเนาะ มักจะพูด อะไรประมาณนี้อะครับ อืม แต่เราว่าถามว่า คือเราก็เข้าใจอะครับ คน คนผู้ คนสูงอายุอะ ถ้าเขาไม่ให้ลูกมาเลี้ยง แล้วใครจะดูแลล่ะใช่ไหม? เรื่องเงิน เรื่องอะไร อย่างเงี้ย อืม แต่ในตัวของลูกเอง ก็เข้าใจครับว่า ช่วงหลังก็มีกระแสเหมือนกันว่า โอ้โฮ กตัญญูกับพ่อแม่จนตัวเองลำบาก จนแบบสร้างฐานะไม่ได้สักที เพราะว่าทำงานได้เท่าไร ก็ต้องส่งให้ทางบ้านทุกเดือน อะไรแบบเนี้ย ก็เข้าใจ สอง ฝ่าย โอ้โฮ เยอะ
อืม ค่ะ ๆ อือฮึ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ๆ อืม ค่ะ อืม อืม อืม มีใช่ไหมคะ? ก็คือ มีคน มีคนพูดกันเหมือนกันใช่ไหมคะ?
เยอะเลยครับ ยิ่งใน Social อะไรแบบเนี้ย ถึงกับบางทีแบบว่า ตั้ง ตั้งกระทู้ขึ้นมาเลยนะครับ แล้วคนตอบเป็น 1,000 เลยในเรื่องเนี้ย อืม
อ๋อ อ้อ อ๋อ เหรอ? โอ้โฮ ก็แปลว่ามันไม่ใช่มีแค่ 1-2 คนแล้วเนาะ มันกลายเป็นว่า เป็นปัญหาทั้งระบบ เลยที่ว่า เป็นทำต่อ ๆ กันมา หรือว่าอย่างลูกบางคน อย่างเงี้ย อย่างที่เล่าให้ฟังว่า เขาก็บอกว่าเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้สักทีใช่ไหมคะ?
อืม ใช่ครับ แล้วก็มีปัญหาด้วย คือว่าเด็กสมัยเนี้ยมีบางคนเข้าไปสะท้อนความเห็นในคอมเมนต์ที่เราไปอ่านอะเนาะ ก็คือแบบว่าเขาอะไม่กล้าแต่งงาน แบบไม่กล้าแบบว่าไปแต่งงาน ไปขอภรรยา แล้วก็มีลูกอะไรเลยนะ เพราะว่าเขารู้ ว่า ว่าแบบว่าเงินเดือนเขาออกมาแต่ละเดือนเนี่ย ส่งกลับบ้านก็ตั้งเท่านี้แล้ว เหลือไว้ใช้ ก็แค่พอใช้พออยู่ จ่ายค่าเช่า แล้วเขา จะ จะไปกล้ามีลูกได้ยังไง อะไรแบบเนี้ยครับ อืม
อืม อือฮึ ค่ะ อ้าว เพราะอะไรคะ? อ้อ โอ้โฮ โอ้ ฟังแล้วเศร้าจังเลยอะค่ะ เออ
ใช่ ๆ เหมือน เหมือนเขามีคำเรียกด้วยนะครับในสถานการณ์ อย่างเงี้ย เขาเหมือนแบบว่า เป็น เป็น แซนด์วิช แซนด์วิชเจเนอเรชันนะครับ ก็คือแบบว่าถ้ามี
เนาะ คือ อือฮึ เขาเรียกว่ายังไงคะ? คือยังไง อะคะ? เล่าให้ฟังหน่อยแซนด์วิช ทำไมถึงเรียกอย่างงั้นน่ะ?
คือแบบว่า เหมือนตัวเองถูกประกบอยู่ตรงกลางอะนะครับ แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็โดนประกบจากครอบครัว พ่อแม่ อะไรเงี้ยครับ ก็คือต้องเลี้ยงดู ถ้ามีลูกอีกก็ต้องมีลูกประกบอีก ก็ต้องหาเงินส่งลูก เออ เขาบอกว่าไม่ไหว อะไรอย่างเงี้ยครับ บางคนก็เลือกที่จะแบบไม่อยากมีลูกไปเลย อืม
อะฮะ จาก อืม ค่ะ อืม อ๋อ เข้าใจแล้ว อืม อืม ก็เห็นภาพเลยเนาะว่าแบบ เออ เป็น เป็นแซนด์วิชจริง ๆ อ่ะ ก็คือประกบ ถ้าเกิดว่า มีครอบครัวของตัวเอง แล้วไหนจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองอีก แล้วคนไหนยังจะต้องไปเลี้ยงดูส่งเสียครอบครัวที่เติบโตมาอีกใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ อืม

โอ้ จริง ๆ พอพูดถึงเรื่องนี้นะครับ นึกถึงไปในวัยเด็กเลยเนาะ ก็คือจำได้เลยนะครับว่ามีวันหนึ่ง ตอนนั้นเราเด็กมากเลยนะแบบว่า 5-6 ขวบ อะไรเงี้ยครับ ก็จำได้ว่า เอ่อ อืม มีพูดคุยกับคุณแม่ ตอนนั้นคุณแม่รีดผ้าอยู่ อุ๊ย จำ จำฉากได้เลย เราเล่นรถ อะไร พื้น ใช่ ๆ แล้วก็เหมือนมีการพูดคุยกันน่ะนะครับ แล้ว เอ่อ คุณแม่เนี่ยมีการพูดว่า "อ่า ตอนเนี้ยแม่เลี้ยงลูกนะ ลูกยังเด็กอยู่ แต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ย ลูกก็ต้องเลี้ยงแม่นะ เพราะแม่แก่แล้ว" อะไรแบบเนี้ย คือ เอ่อ เหมือนจะเป็นเรียกว่าความคาดหวังก็ได้อะเนาะ แต่ว่ามันเป็นความคาดหวังแบบ
อืม ค่ะ อืม อะฮะ โอ้ ยังจำได้เนาะ ค่ะ ๆ จำแม่นได้เลย ใช่ไหม? อา ยังไงต่อ? ค่ะ อืม อ๋อ เป็น เป็นการ เขาเรียกเป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเปล่า? อา ๆ ค่ะ ค่ะ ๆ
ปลูกฝัง อา ใช่ ๆ อาจจะมีความคาดหวัง แต่ว่าเราไม่ได้รู้สึก กดดันอะนะครับ เหมือนมีการพูดคุยมาตั้งแต่เด็กแล้ว ใช่ อืม แต่ว่าสิ่งนั้นนะครับแปลกมากเลย ทำให้เราจำฝังหัวมาถึงทุกวันเนี้ยเนาะ โดยที่เราไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรนะครับ แต่ว่าเราก็รู้สึกว่า อา เราก็อยากจะทำแบบนั้นจริง ๆ เนี่ยแหละ อืม
อืม ค่ะ เพราะตอนนั้นเราก็เด็กด้วยอะเนาะ อา แล้วยังไงต่อทีนี้? อ๋อ เออ อา อ้าว แล้วคุณแม่เรียนจิตวิทยามาไหมเนี่ย คือจริง ๆ ตามหลักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็บอกไว้เนาะว่า เอ่อ การ เด็กอายุระหว่างเนี้ยค่ะ ห้า 3 ขวบ ถึง 7 ขวบ พวกเนี้ยค่ะ เวลาที่เราใส่อะไรลงไปในสมองของเด็กอะค่ะ เด็กก็จะจำเนาะ
อ๋อ อืม เออ คุณแม่น่าจะเป็นสัญชาตญาณมากกว่านะครับ <chuckles> สัญชาตญาณ ความเป็นแม่ อืม
อืม <chuckles> ค่ะ ก็ ก็เป็นเรื่องของการคาดหวังในครอบครัวเนาะ เป็นเพราะว่าสังคมไทยด้วยไหมคะ ที่ส่วนใหญ่ก็จะคาดหวังแบบนี้อยู่แล้วไหม?